Eee, benim bir problemim var ve bu da, eee, iş arkadaşlarımla, eee, görev paylaşımı, ııı, problemi. İş yerinde bir süredir görev paylaşımıyla ilgili ciddi bir anlaşmazlık yaşıyorum ve bu durum beni hem, eee, duygusal hem psikolojik olarak, ııı, çok yoruyor hem de bedensel olarak çok yoruyor çünkü daha fazla emm, eee, zaman harcamak zorunda kalıyorum bazı olaylara. İş arkadaşımla, ııı, yani, iş arkadaşlarımla daha doğrusu aramızda kimin ne yapacağı, hangi görevin kime ait olduğu konusunda biraz netlik problemi yaşıyoruz, eee, ve bu belirsizlik de ben benim tarafımda biraz gerginlik yaratıyor aslında. Eee, özellikle bu konularda, eee, hem içimi dökmek hem de, eee, tavsiye almak istedim.
Hı hı. Evet. Evet. Anladım. Eee, o zaman konuyu biraz derinleştirmek adına ve ona yönelik tavsiyeler vermek için, eee, birkaç soru sorayım ben sana. Hangi görevlerde ve hangi kişiler arasında bir anlaşmazlık durumu var? Yani, mesela, senin görev tanımında, ııı, yani, bu kişilerle ya da görev tanımınız aynı mı?
Evet. Tabii. Eee, şöyle, aslında görev tanımlarımız tam olarak aynı değil ama, eee, bazen onlar benim görev tanımlarımın içine giriyorlar, eee, bazen de beni kendi görevlerini yaptırmak zorunda bırakıyorlar. Eee, mesela sorun, eee, özellikle, böyle, birkaç görev üzerinde çıkıyor. Mesela, eee, projenin teslim tarihleri olsun, işte, dokümantasyon işleri, eee, bazen, eee, bu projeyi hazırladığımız insanlarla iletişim gibi sorumluluklarda kimin önce davranması gerektiği, kimin, eee, hangi bölümü yapacağı çok belli olmuyor. Eee, bunu en çok, ımm, <tsk> mesela ben yazılımcı olarak, eee, karşı taraf, yani, benim, eee, diğer takım arkadaşlarım da tasarım ve analistçiler ile beraber yaşıyorum. Bazı işler var ki, onlar benden bekliyorlar. Eee, bazen de ben onlardan bekliyorum. Ben onları beklerken, eee, sonunda hep işler gecikiyor ve bu da benim hep ekstra zaman kaybetmeme yol açıyor aslında. Eee, yani, bu bu şekilde biraz d bu şekilde yaşıyorum görev, eee, paylaşımı anlaşmazlığını.
Hı hı. Evet. Tabii. Evet. Evet. Anladım. Anladım, yani grup şeklinde çalışıyorsunuz, yani bireysel değil, hani, herkesin, eee, birlikte toparlaması gereken bir iş durumu var galiba. Peki, bu sorun ne zamandır sürüyor ya, daha önce, ımm, yani bu uzun süredir yaşadığınız bir problem mi?
Evet. Evet. Eee, şöyle, ben, eee, burada çalışmaya başlaya başlayalı, yani, ortalama olarak 8 ay gibi bir süre geçti, eee, ve başında başında ilk başta çok bunu yaşamıyorduk. Çünkü biraz daha, işte, işe alım süreci olsun, eee, beni biraz daha, böyle, takıma, eee, uyuşturma süreci olsun, eee, daha çok, böyle, eee, çok fazla yaşanmıyordu bu durum. Ama ondan sonrasında bu durum son zamanlarda biraz ortaya çıkmaya başladı. Eee, herkesin beklentileri de biraz birbirinden farklı benim anladığım kadarıyla. İşte, kimisi, eee, bazen benim teknik kısmıma gitmek istiyor. Bazen diyor ki, işte, "Ben biraz teknik kısmı yaparım." İşte, ama "Sen, eee, toplantılara sen gir." diyor. İşte, kimisi, "Müşteriyle sen konuş, eee, detayları ben hallederim." diyor mesela. E, ama ortada böyle ortak yazılı net bir, iii, görev dağılımı olmadığı için sürekli bir yanlış anlaşılma oluyor. İşte, bu konuda bazen onlarla konuşmaya çalışıyorum ama, eee, her zaman beni alındıklarını düşünmüyorum. Ben de kimi zaman gi bazen gereğinden fazla rol alıyorum gibi hissediyorum ya da, işte, kimi zaman onların benden beklediklerini, eee, kaçırıyorum. Çünkü ben fazla yük aldığım için artık bir yerden sonra, eee, biraz, böyle, isteksizlik başlıyor ve açıkça konuşulmadığı için böyle problemler oluyor aslında.
Evet. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. Hı hı. Evet. Evet. Anladım. Peki, bu, eee, dediğin anlaşmazlıklar noktasında yöneticinizin tutumu nasıl? Yani, o da gelip bunun üzerine bir şeyler söylüyor mu? Sizi yönlendiriyor mu? Yani.
Eee. Hı hı. Ya, aslında, şöyle, eee, yöneticimiz bizden biraz daha, emm, <smacks lips> uzakta kalıyor diyebilirim. Eee, çünkü takım olarak bazı şeyleri kendi içimizde çözmemizi istiyor. Eee, takımımızda benim bir üstüm olan kişi de, eee, bu sorunları görmüyor gibi düşünüyor, hissediyorum, aslında. Çünkü bu sorun bir süredir devam ediyor ve, eee, böyle, ya yaklaşık, böyle, birkaç, eee, haftadır aynı döngü için de gidip geliyoruz. Eee, daha önce birkaç kez dediğim gibi konuşmayı denedim. Hatta bir ara küçük bir toplantı yaptık. İşte, herkes elinden geleni söylemeye çalıştı ama gene de konuyu netleştiremedik diye düşünüyorum. Çünkü kimse tam olarak, böyle, sorumluluk almak istemiyor gibi. Eee, herkes kendi iş yükünün, eee, en ol en az olabilmesi için çabalıyor gibi hissediyorum. Eee, hâl böyle olunca da, böyle, tüm boşluklar, eee, hem de tüm yapılması gerekenler bana kalmış gibi hissediyorum, aslında.
Evet. Anladım. Hıı. Evet. Evet. A, anlıyorum. Anlıyorum, anlıyorum. Yani, bu çoğu iş yerinde, aslında, zaten böyledir biraz. Yani, eee, birbirlerinin üzerine iş yıkmak, işte, eee, nasıl söyleyeyim, herkes, evet, daha az iş, eee, almak, daha az sorumluluk almak ama, eee, dediğin gibi bu, eee, küçük toplantı mantıklı olmuş ama kimse de elini taşın altına koymuyor anladığım kadarıyla. Senin bu noktada, eee, en azından kendi üstüne açıkça sorunlarını, ya, ve bunun senin için dert olduğunu dile getirmende fayda var bence.
Evet. Eee, kesinlikle. Evet. Evet, evet, kesinlikle aynısını düşünüyorum, eee, ama böyle bazen, eee, ben, yani, mesela, ben kendim kişilik olarak ben düzen seviyorum, işte, netlik seviyorum, eee, bana böyle daha çok görev verilmesini seviyorum, biraz kendimi görev adamı gibi hissediyorum. "İşte, sen bunu yap, ben bunu yapayım," gibi açık bir dağılım istiyorum, aslında, ama ekipte herkes biraz böyle kendi kafasına göre hareket ettiği için sürekli, iii, bir çatışma ortamı, bir, işte, problem ortamı ortaya çıkıyor. Eee, kimi zaman, işte, "Sen bunu yapmıştın, eee, ben, işte, neden bunu yapmadım?" ya da, işte, "Bunu ben yapabilirdim, niye sen yaptın?" gibi, mesela, gereksiz gerilimler bile yaşanıyor. Eee, bu da hem motivasyonumu hem de, eee, işle olan bağlantımı kötü etkiliyor, aslında.
Hıı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hımm, anlıyorum. Tabii, tabii, çok haklısın, yani, ımm, özellikle üstünle, eee, bahsettiğin, hani, s "bir üstün var" dedin, ya, onunla, aslında, onu konuşsan ve herkesin, işte, bir rolü, önceliği ya da, işte, kim neyi yapacak, neyi yapmayacak, hangi işler daha aciliyetli, öncelikli, bunu belirleseniz, eee, bu şekilde ilerlemeniz mümkün olmaz mı? Dedin ya mesela, "Ben yazılımcıyım ama bir kısım, işte, tasarım alanında." nihayetinde farklı alanlar zaten. Ya da onu bir dağıtsanız ya da mesela, "Bu hafta ben müşteriyle görüştüm. O zaman öbür hafta da sen görüş." gibi şekillense bir sıraya koysanız bunu mümkün olmaz mı?
Evet. Evet. Evet. Evet, kesinlikle yani, bence mümkün olabilir diye düşünüyorum çünkü, eee, biraz ben de, eee, "Fazla mı atlıyorum acaba?" diye düşünmüyor değilim. Çünkü benim, eee, arka plandaki çalışmalarım aslında hem biraz tasarıma hem de biraz müşteri ilişkilerine de giriyor. Yani, kendim biraz fazla iş alıyor da olabilirim ya da biraz fazla, eee, projelerde mi çok öne mi çıkıyorum acaba? Yani, "Bunu da, işte, ben yapabilirim." gibisinden. Sonra bunu yaptığımı gördükleri zaman doğal olarak diğerini de benden istiyorlar gibi düşünüyorum, aslında. Aaa, hâlbuki, yani, ben olsam böyle bir şey yapmam, eee, yani, yapmamalıyım diye düşünürüm ya da ama, eee, herkes benim gibi olmadığı için, eee, işleri biraz üzerime yıkıyorlar gibi diye düşünmüyor değilim, aslında.
A, anladım. Evet, evet. Doğru. Kesinlikle. İş yerlerinde genel bir noktadır, aslında, insanlar bundan çok yakındır. Hani, eee, ilk önce elindeki, eee, işi bitiren kişiye bir takdir gelmez, daha fazla iş yıkılır aslında. Sen biraz bunu yaşıyorsun anladığım kadarıyla.
Evet. Evet, kesinlikle öyle. Eee, işte, bun bundan dolayı çok yoruldum aslında. Hani, bu kadar küçük şeylerin bile net olmaması, eee, büyük eee, bizim bir üstümüz olan kişinin, eee, bu konularda çok fazla bizim, iii, günlük ilişkilerimize, eee, um ilişkilerimizi umursamaması. Eee, bu yüzden büyük sorunlar yaşıyor olmam hem günlük hayatımı da çok etkiliyor olması, eee, işte, kendimi, böyle, arada sıkışmış hissediyorum. Hem, eee, ark takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum hem de kimsenin yani, kimsenin fazla yükünü de almak istemiyorum çok fazla çünkü, yani, herke hepimiz aynı saatler içerisinde çalışıyoruz. Hepimizin, eee, yapması gereken belli başlı roller var ama böyle benim üzerime atılınca doğal olarak hep hem sinirleniyorum hem stres yapıyorum.
Evet. Evet. Tabii ki. Çok haklısın. Doğru, yani, bu böyle bir durumda, aslında, eee, böyle bir ortamda çalıştığında nihayetinde ailenden daha çok fazla görüyorsun oradaki iş arkadaşlarını. İnsanın ayakları geri geri gider ve, eee, ya, uzun vadede dediğin gibi tüm işi sen atlıyorsan, tüm işi sen sor eee, o sorumluluğu hep sen alıyorsan o uzun vadede seni yıpratır da. Yani, bu yüzden dediğim gibi, yani, en alternatif yol olarak şey görebiliyorum, hani, kendi üstünle bir görüşüp en azından bu, işte, "Kim neyi yapacak? Ya da bu hafta kim yaptıysa öbür hafta diğerini o yapsın." gibi bir bölüştürme ve aranızdaki en azından iletişimi o sağlıklı tutma noktasında yardımını istemende fayda var.
Evet. Evet. Evet. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyorum. Eee, belki de biraz da, böyle, şey korkum da var aslında, hani, bir üstümle görüşürsem, eee, "Kendi içinde eee, kendi içinizde, kendi takımınızın içinde, işte, iyi anlaşamıyorsunuz." gibisinden beni acaba, eee, biraz hor görür mü diye de bir korkmuyor değilim.
Evet. Yani, hiyerarşik bir durum söz konusu nihayetinde. Yani, takım arkadaşlarınla konuşmayı denedin mi peki, hani, üstünden ziyade, hani, "Bir toplantı düzenledik ama kimse elini taşın altına koymuyor." ama, ımm, yakınlık derecen ne olduğu için ne olduğunu bilmediğim için yakınlık derecenin arkadaşlarınla, o yüzden emin olamıyorum ama, yani, onların da böyle şikâyetleri var mı? Mesela, yani, yakın olduğun, diyelim ki velev ki 5 kişilik bir grupsunuz ve, eee, 1 tanesiyle çok daha yakınsın. O da mesela dile getiriyor mu, böyle, ııı, böyle durumları?
Evet. Evet. Evet. Evet. Ya, aslında, şöyle, eee, kimseyle, böyle, çok aşırı bir yakınlığım yok, o yüzden çok fazla yorum yapamıyorum. Yani, onların hislerini de anlayamadığım için hep, böyle, bir kafa işa soru işareti kalıyor kafamda. Eee, o yüzden i çok, böyle, üst, yani, kendi aramızda konuşmaya çalıştık ama genel olarak işleri bana attıkları için, eee, daha çok, böyle, eee, çok fazla yakınmıyorlarmış gibi hissediyorum bundan dolayı. Tek yakınan da ben gibi gözükürsem, eee, ve, hani, kendi takım arkadaşlarımla da bunu çok konuşamayıp, sonra bir üst, eee, kısma geç yani, gidip, eee, onlara yakınırsam, sanki biraz <tsk> böyle, eee, çok, eee, batacakmışım gibi hissediyorum açıkçası arkadaşlarıma. O yüzden korkuyorum bir tık daha.
Evet. Hı hı. Evet. Ha, anlıyorum. Çok haklısın ama, yani, bir, eee, harekete de geçmezsen anladığım kadarıyla bu döngü kırılmayacak çünkü diyorsun ki "Onlar hep, zaten, işi bana kilitliyorlar." yani, tabiri caizse.
Evet. Evet, evet tam olarak böyle oluyor gerçekten. İşte bu durumu nasıl çözebileceğimi düşünmeye çalışıyorum. Eee, hem ekip ilişkilerimi bozmak istemiyorum hem de kendimi de ezdirmek istemiyorum. Eee, bu şekilde bir problem yaşıyorum aslında.
Yöneticiniz nasıl birisi? Yani, senin sizin üst kademenizdeki kişi nasıl birisi? Yani, seni anlamayacağını mı düşünüyorsun da o çıkıntılı diğer hani çıkıntı gibi görüneceğini mi düşünüyorsun? Yani, o kişinin, eee, grup arkadaşlarına hareketleri nasıl, sana o olan yakınlığı nasıl?
Ya, şöyle aslında o kişiyi de çok tanımıyorum çünkü, eee, bir üstüm eee, kısım olduğu için, eee, çok fazla konuşma şansımız olmuyor, genellikle hep takımımızı kendi içimizde konuşuyoruz. O yüzden de aslında biraz kararsızım.
Evet. Evet. Anlıyorum çok zorlayıcı yani gerçekten burada başka bir alternatif göremiyorum yani, eee, içini dökmeni en azından dinlemiş olmak isterim ama yani arkadaşlarını da çok fazla tanımadığım için belki biraz onlara yaklaşsan ve hani bunlarla anlaşmazlık yaşamaktansa ben bunlarda zorlanıyorum, bu kadar işin altından kalkamıyorum. Yani aslında yap yani yapamıyormuş gibi davransan belki senin için birazcık daha işe yarar o.
Evet. Evet. Evet. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada, eee, beni dinlediğin için ve, eee, bana en azından bu tavsiyeyi bile verdiğin için teşekkür ederim. Çünkü, eee, bazen bunu başka birinin söylemesi daha çok etkiliyor insanı. Eee, da kendimi çok daha iyi hissediyorum şu anda öncelikle onu söylemek istiyorum. Eee, verdiğin tavsiyeler için çok teşekkür ederim.
Yani. Kesinlikle. Rica ederim. Umarım işine yarar, diyorum ya. En azından sen de onlar gibi, böyle, en az işi almaya çalışırsan bir süre sonra canları sıkılacaktır ve belki onlar da harekete geçecektir bu vesileyle.
Kesinlikle aynısını düşünüyorum. Eee, bana verdiğin için, tavsiyeler için teşekkür ederim tekrardan. Kendine iyi bak.
Rı rica ederim. Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.